Olha só, preciso dar uma desabafada, sabe, mas assim, eu vou desabafar, mas sinta-se livre pra me dizer o que vo o que vem na sua cabeça, viu, sinceramente. <laughs>
Hum. Pode deixar, tá bom. Mas se eu Sobre o que que você quer desabafar? Me conta.
Assim. Então, eu tendo tem gente, né, que, eh, por exemplo, se joga a energia, o mal-estar, o humor na comida. Eu sou nas compras.
Uhum.
Uhum, então, eh, eu faço assim, por exemplo: "Ai, eu trabalhei tanto hoje, eu mereço fa comprar essa essa chapinha de €300 euros".
Uhum. Aham.
"Ah, eu ai eu trabalho tanto", mas não é sempre, sabe, não é todo dia, é justamente nos momentos que eu tô mais assim pra baixo, sabe. "Ai, sabe? Tipo, trabalho tanto, hoje eu vou jantar fora sim". Então, às vezes, eu fico na dúvida se o que é realmente a coisa certa de meritocracia, porque realmente a gente não pode ficar sempre, né, vivendo só pra acumular, acumular e pensar em pagar conta. Então quando a gente pode e tem a possibilidade, é justo, né.
Uhum. Uhum. Uhum, mas mas você sente que você é impulsiva nessa compra? Ou você pensa antes? Como que funciona pra você?
Que a gente se mime um pouquinho. Então, eh, sabe o que que já aconteceu por exemplo, de eu comprar uma coisa assim por impulsividade, por tédio
Hum. Uhum.
e 10, minutos 15 minutos depois, já cancelar a compra, <chuckles> tipo eu voltei dentro de de meu eu, sabe, em em mim, sabe, da pessoa voltar em si e depois dizer: "Será senhor, que eu não me eu não não preciso mesmo, pra quê que eu comprei isso mesmo?". E aí depois eu cancelo na mesma hora. Loucura, né?
Hum. Tem Tem tem relatos, né, tem muitas pessoas que fazem isso, elas, eh, não conseguem se controlar, compram as coisas na internet e depois devolvem, é só o tempo de chegar e depois devolver, isso pode acontecer também.
Eh, não-não, eu não che eu espero chegar não, assim, o meu por sorte é bem rápido quando acontece, e não é sempre também que eu fico comprando depois cancelando as compras, sabe, mas já aconteceu, já aconteceu e eu já notei que, assim, hoje em dia eu tô melhorando, tá, porque assim o primeiro passo pra cura é reconhecer, né, que a gente tem algo.
Uhum. Uhum. E e você sente que tem alguma alguma época do ano? Ou algum momento da sua vida que isso acontece mais recorrentemente?
Olha só, normalmente, eh, nos momentos assim, é sempre pra suprir alguma necessidade minha emotiva.
Uhum
Assim, Natal, por exemplo, eu tô longe da minha família, então é como se eu quisesse compensar, sabe, dentro de mim, eh, a a falta, eh, da minha família, de tá na em família, de ter todo aquele contexto do Natal
Uhum. Uhum.
com e com isso, com a eh, como assim, uma uma procura eterna pela dopamina, sabe, naquele sentido. Não tenho de um lado, aí eu procuro, vejo se tem de outro. É i
Uhum. Ok. E e você sabendo isso, né, você já já localizou a situação. Você sabe que você busca, né, as compras, quando tá se sentindo mais vul vulnerável, né. Com saudade da família ou no Natal agora que a família não vai tá próxima. E mesmo sabendo, você ainda não consegue se policiar, eh, de não comprar essas essas essas coisa
Uhum. Sim. Sim. Hum. Olha, eu tô melhorando muito, tá, porque a essa época do ano, de de eu já estaria com assim, ao redor da árvore com várias coisas. Mas só que assim, eu não compro coisa só pra mim, sabe. Eu compro pra meus melhores amigos, sabe. Eh, imagina, e eu tem o sa a sacolinha de presentes de de Natal dos meus cachorros debaixo da árvore. <laughs>
Uhum. Uhum <chuckles>
Então tudo, eh, num não é só pra mim, não é que eu penso assim só pra mim. Eh, a questão é que eu sei, eu tenho a consciência de que nada disso, né, vai ocupar aquele espaço que falta, isso eu sei. Tanto é que quando eu tô na no Natal com a minha família, se hum, quando minha mãe pergunta o que é que eu quero de presente, né, sempre tem aquela coisa, eu nunca quero nada e nunca quero de verdade, porque pra mim basta tá com eles. Eu tô tão em êxtase, sabe, que eu tô ali, que tô com eles, que pra mim tá bom, que qualquer coisa que vem é é m é menor do que aquilo.
Uhum. Hum. Uhum. Uhum. Hum. Qual foi, assim, a coisa que você comprou, eh, uma das mais caras, assim, que você se arrependeu mais?
Esquisita, né, vai entender
Ou não se arrependeu?
É, eu deixa eu pensar. Aí testo várias coisas. <laughs> Hum, na ah! Uma coisa, que eu comprei um Apple Watch. <chuckles>
<chuckles> Hum.
Foi assim, não não foi a mais é, foi não era a mais cara, porque estava em oferta, era tipo um Black Friday, uma coisa assim. E só que realmente, assim, era uma coisa que não pra mim não ia ter todas essas utilidades, sabe. Eu sou uma pessoa que eu nem no meu trabalho, eu não prec eu nem preciso de relógio no braço. Aliás, eu não posso nem usar relógio no braço.
Uhum.
Eh, então era uma coisa, assim, completamente inútil, eh, obsoleta, na verdade, sabe. E o que que acontece? Eu depois acabei dando ele de presente para minha irmã, no sentido assim, que eu comprei, eu usei, tipo, 6 meses, depois a minha irmã veio me encontrar, que eu moro na Itália, eu disse: "Olha, leva, toma, toma pra você, porque"
Uhum.
Não tem essas utilidades. Eu uso só como um relógio, então pra mim me basta um relógio normal, não precisa ser um relógio de de 350€, sabe. Podia ser um de 30€ e pronto.
Uhum. É, uma coisa que não tinha muita utilidade pra você, né, você falou
É, era obsoleto, me servia um relógio, ponto. Não precisava aquele, mas eu vi ele na frente piscando, era oferta, eu estava ali um pouquinho para baixo, né. Aí eu falei: "Ah, tá bom, eu tenho os outros dispositivos dessa mesma marca, eu vou pegar esse", mas
Uhum. Uhum. E e o que que você pretende fazer, né, daqui para frente com com com essas informações que você já tem?
Olha, eu assim, eh, já fiz uma pequena vitória, <laughs> um pequeno grande passo, que: esse ano, por exemplo, eu me coloquei uma meta, né, de juntar uma certa quantidade de de uma soma uma quantia em dinheiro.
Uhum. Uhum.
E me coloquei como objetivo assim: "Ah, eu quero chegar a e essa quantidade, porque eu quero comprar um um terreno no lugar onde a minha irmã mora no Brasil", que é o lugar onde eu acho lindo, que eu adoro.
Uhum.
Eh, isso tem me ajudado a não gastar dinheiro com coisas, assim, que, na verdade, não me servem. Por exemplo, esse
O foco, né, você estava foi colocando o foco numa situação.
É, eu desviei isso, eu desviei, né, o o foco. Então, quando eu penso por exemplo, esse ano eu já disse, que eu vou me dar de de presente de Natal, um robozinho que aspira, eh, a casa sozinha, mas não porque, sei lá sabe, mas pelo fato de que, é aquele tempo que eu não vou fazer aquilo
Uhum. Uhum. Uhum.
e que vai me dar tempo de qualidade pra fazer outra coisa pra mim, pra eu fazer uma skincare com calma, de eu tomar um banho relaxada, de não ficar pensando que a casa tá um delírio, sabe, vou chegar do meu trabalho, vou poder me jogar no sofá, porque não tô vendo os pelos pela casa e tudo, porque o aspirador já vai ter passado, então, assim, é é trocar, eu tô trocando coisas que por exemplo, não me dão aquele prazer momentâneo ali ali da
É o é olhar pra utilidade das coisas, né, o que o que que você pode comprar, que vai te trazer, assim, eh, mais tempo de qualidade, igual você tá falando.
É. Isso, e mais tempo, né? Na verdade, mais tempo. Porque comprar um monte de coisa só pra pra ter e pra aumentar o volume de de quinquilharia, né, no guarda-roupa. Então, assim, até com a questão de roupas também, um monte de roupas eu coloquei no naquele aplicativo, no Vinted.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum.
E eu disse: "Ah, já chega, esse ano vai ser o ano do desapego", sabe, eu eu não quero atravessar, eh, esse ano com com esse tipo de coisa, com energia parada dentro de casa.
É verdade.
E a minha meta é essa, na minha cabeça eu estou usando isso, né, <chuckles> por agora está funcionando.
Sim. E e e assim, as compras online, né, os aplicativos de de compra, você tem no seu celular?
Olha, eu tinha um que era um dos que eu visitava, na verdade, é o que mais me mandava notificação, né. Eu tirei, que era o Zalando. <laughs>
Uhum. Uhum.
E, eu tirei aquele, e assim, eu deixei aquele normal do Amazon, porque não é muito invasivo, né, não fica mandando notificação. Então assim, o o Amazon, eu consigo, sabe, organizar bem, ali, com comigo mesma, até porque eu também compro outras coisas que são úteis para casa, que eu não tenho tempo de comprar e que ali custa mais barato, eles entregam.
Uhum.
E e ok, assim, só tenho esse na verdade, de compra agora.
Uhum.
Me liberei. <laughs>
Boa. Isso isso é um passo, né, acho que é um passo bem grande que você deu em busca de não gastar impulsivamente, né, pra lidar com essas emoções negativas. Você tem, assim, alguma outra forma de lidar com esses gatilhos quando quando eles aparecem?
É. Sim. Olha, eu fiz um essa semana inclusive, que que eu comecei, né, a montar a árvore de natal e aí começou a bater aquela angústia, aquela coisa. Antes eu compensava comprando um milhão de coisas, a a minha casa parecia o terror de natal, o pesadelo de natal. Você entrava, sabe, bonito, tudo é lindo, maravilhoso, tal, tal, não é que é coisa horrível, sabe, <chuckles> mas é demais. E aí esse ano eu já comecei, o que foi que eu fiz? Eh, eu entrei em uma loja de coisa de natal, tinha tanta coisa, sabe o que eu disse? Disse: "Não". Eu cheguei na porta da loja, eu voltei
Uhum. Uhum.
Disse: "Não, eu não vou aqui, que aqui tem muita coisa". E aí, a gente sempre pega 1, pega outra, vê outra, né, aí fica sempre mais 1, mais 1, mais 1. O que que foi que eu fiz, voltei da porta da loja
Uhum.
e fui em um lugar onde eu sei que é uma loja pequena, onde tem coisas até mais bonitas, mais artesanais, mais legais, assim, sabe, diferenciadas e eu disse assim: "Vou pegar, eu vou escolher 2, 3 coisas boas, de qualidade, e vou vai ser só aquilo". E eu fiz assim.
Uhum. Uhum.
Comprei minha árvore, a o de verdade, o pinheirinho de verdade, a guirlanda de verdade e as luzes dentro de casa. Ponto, já chega. Quer dizer, não entro, <chuckles> na mais naquelas lojas que são tentadoras.
Uhum. É realmente evitar, né, você já está colocando aí os limites, para realmente se a se auto ajudar, eu acho que, que essa é a palavra, e tendo essas técnicas, né, pra pra conseguir realmente, hum, não gastar compulsivamente e não deixar que essas emoções também negativas, elas te limitem de alguma forma.
Sim. Sim. E ai. Uhum, então assim, o que me ajudou foi o objetivo maior, né, aquela questão de comprar alguma coisa, o resto assim, foi só consequência. <chuckles>
Uhum. Uhum. Uhum. Boa. Hum.
Muito obrigada, tá, por me escutar. Estou com o coraçãozinho mais leve. <chuckles>
Ai, obrigada por compartilhar comigo e até a próxima.
Até.